जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से गलती करना कितना ज़रूरी है सीखने के लिए?
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए आपको सीखना है ना तो आपको गलतियाँ जो है वो करनी पड़ेंगी या कह लीजिए देखिए आपसे गलतियाँ हो जाएँगी। अभी कहते हैं कि एक बार को अंग्रेजी में कहावत है कि फ़ेलियर्स आर द कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन्स या लर्निंग स्टोन्स इन लर्निंग प्रोग्रेस। शायद से मैं गलत नहीं हूँ तो यही कहावत होती है अंग्रेज़ी में। और जिसका तात्पर्य ये निकलता है कि आपका जब भी आप विफल होते हैं ना तो आप कुछ या कुछ परिश्रम के लिए सीख रहे अ, परिश्रम के लिए और कह लीजिए सफलता के लिए सीख रहे होते हैं बहुत हद तक। और कहते हैं देखिए आप विफल तभी होते हैं विफलता जो होती है वो एक हद तक आपकी हार या आपकी गलती में आ जाती है। और जब तक आपको ये नहीं पता होता ना कि कहाँ-कहाँ पे गलती हो रही है, तो तब तक जो है अ, आपसे ये बात समझ सकते हैं कि तब तक आप देखिए जीत नहीं सकते जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ-कहाँ पे ठीक करना है? कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ चल रही हैं? जैसे आपने सबसे अच्छा उदाहरण थॉमस अल्वा एडिसन का देखिए सुना होगा। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने हजारों या 100 ईयो, 500 या बार जो है उन्होंने कम से कम बल्ब बनाया था। और ये है कहते हैं कि मतलब बार-बार कुछ ना कुछ गलती रह जा रही थी, बल्ब जल नहीं रहा था और कहते हैं अंत में जब जा बल्ब जाकर के जब जला तब उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको लगा नहीं कि कभी बस छोड़ देना चाहिए? तब उन्होंने आपको याद होगा बड़ी खूबसूरती से उत्तर दिया कि "मुझे इतने तरीक़े मिल गए कि जिन्होंने मुझे बताया कि मैं बल्ब नहीं बना सकता हूँ।" और मैं गलत नहीं तो मैंने वैसे कहानी पढ़ी थी कहीं पर ऐसा कहते हैं कि जब वो बनाने लगे थे, जब उन्होंने बल्ब बनाया था तब ऐसा उन्होंने कभी कहा था कि उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि "जाओ इस बल्ब को चेक कर लो।" तो वो जो बल्ब था वो उनके पुत्र के हाथ से फिसल के गिर गया था। और ऐसा मतलब एडिसन को लगता है कि शायद से वो वाला जो बल्ब होता है ना बहुत हद तक, तो वो बल्ब मतलब सबसे सही बना था उनका उस प्रयास में। पर कह लीजिए वो विफल होने के बाद जो है उनको इतने 100 ईयो 200 ईयो कह लीजिए प्रयास करने पड़ गए थे और जी हाँ बिल्कुल सफ आप गलतियाँ करते रहिए। हाँ पर ये कह लीजिए गलतियाँ को दोहराएँ नहीं, वो बहुत बड़ी बात है।
बोलिए। हाँ, हाँ। अच्छा जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। हुँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हुँ। अ, बड़ी, आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया ये बहुत नई चीज़ मुझे जानने को मिली सच बताऊँ तो अ, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई एक बहुत बड़ी गलती ऐसी कोई की हो जिससे आप बहुत कुछ सीखे हो। तो ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे?
हुँ, हुँ। जी हाँ, बहुत हद तक देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि अ, एक भूल अगर मैंने कोई करी हो बहुत बड़ी, तो वो यही थी कि होता है ना कि आप कई बार जो है लोगों के चक्कर में उस चीज़ में देखिए ख़ुश नहीं रहते हैं, कि जो आपके पास होता है। अभी कह लीजिए जैसे मैं अगर विद्यार्थी जीवन की बात करूँ तो बहुत हद तक देखिए मैं एक सामान्य बच्चा था और सामान्य एक बार में मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है देखिए मैं अपनी ही नज़रों में सामान्य रहा हूँ। और ये भी है ना कह लीजिए कि आप ये चीज़ समझते होंगे कि अगर देखिए आप ख़ुश नहीं हैं तो आपके भले 100 में से 90 आ जाए तब भी ख़ुश नहीं होएँगे, हैं ना? और आप मतलब यही कहेंगे कि बाकी के 10 क्यों नहीं आए। और बहुत हद तक कहेंगे कि लोगों की व वजह से जो है ख़ासकर मतलब परिवार की वजह से, बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि अ, मेरे अंदर भी देखिए ये आदत आ गई थी। पर फ़िर मैंने जो है मतलब बाद में खुद को यही कहा कि अ, इस चीज़ से मायने नहीं रखता है कि मेरे के मेरे एक बार को कितने अंक आते हैं। इस चीज़ से ज़्यादा मायने रखता है कि क्या मैं पहले से बेहतर हूँ या नहीं। और मैं यही चीज़ों देखिए मैं दूसरों को कहता भी हूँ।
हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा जी, जी। हुँ। हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी काफ़ी अच्छी बात कही। हाँ, हाँ।
अ, कि यही जो है कि आपको देखिए अंतिम मुकाबला देखिए ख़ुद से है। है ना? ये आपको ये देखना है कि मैं कल कहाँ खड़ा हुआ था और मैं आज कहाँ खड़ा हुआ हूँ। अगर आप कल से देखिए बेहतर स्थिति में हैं तो बहुत हद तक जो है, है ना कि अ, आप ये समझ सकते हैं कि आप देखिए अच्छे मार्ग पर चल रहे है। पर अगर कह लीजिए आप अगर कल अ, उदाहरण के तौर पर अगर कल आपने देखिए ₹500 कमाए और जो है आज आपने ₹400 कमाए तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं जो है मुझे ₹100 का घाटा हो गया। पर यही कह लीजिए कि पिछले दिन आपने ₹500 रुपये कमाए और अगले दिन जो है आपने चलिए ₹600 कमा लिए तो अब ये कहेंगे कि भई ऐसे ही प्रगति करते रहो।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी, जी, जी। काफ़ी अच्छे उदाहरण से आप विस्तार में चीज़ों को समझा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंसान जब गलतियाँ करता है तो, ये गलतियों उसे मैच्योर बनाती है?
जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो पूर्णतः देखिए सच्चाई होती है कि गलतियाँ जितनी होती हैं ना, उतने ज़्यादा आपको बुरे तज़ुर्बे मिलते हैं और उतना ही ज़्यादा जो है देखिए आपको लोगों को समझने का मौका मिलता है बहुत हद तक। अ, कह लीजिए कि अ, उदाहरण अगर लिया जाए तो बहुत तक जब भी यहाँ पे होता नहीं है जब आप देखिए प्रयास कर रहे होते हैं
हाँ, हाँ।
दब अब बहुत से देखिए लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये जो होते हैं और अपने ही लोग वो देखिए साथ छोड़ देते है बहुत हद तक। तब ये ऐसा देखा गया है कि जो है ना आप जब देखिए अकेले होते है और जब आपके पास कुछ ऐसा-वैसा नहीं होता। या कह लीजिए आपके पास देखिए लोग नहीं होते, तो आपको ये पता होता है कि चलो अब जो भी करना है बिल्कुल अकेले करना है। और ऐसे में देखिए आपके अंदर मैच्योरिटी आ ही जाती है।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। सही कहा। हाँ, हाँ। हुँ, जी। बड़े, अच्छे तरीके से आपने बताया और हाँ कहीं न कहीं इंसान गलतियों से ही मैच्योरिटी लाता है या फिर बोलते हैं ना, कि एक्सपीरियंसेज़ से ही सीखता है। तो आपने कब रियलाइज़ किया था या फिर आपको कब अनुभव हो गया था कि आप गलत राह पे जा रहे हैं? आप गलती कर रहे हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। जी, ये मेरे को मैं कह सकता हूँ जब मैं 12वीं कक्षा जब मैंने पार कर ली तब ये मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। और इसका जो देखिए जो है ना कि इसका मैं श्रेय तो देखिए मैं खुद को ही दूँगा कि मैंने ये खुद पता लगा लिया। मतलब कहेंगे कि ये जो है ना मैंने मतलब बहुत बार ऐसे बच्चों को देखा था कि वो देखिए बातें कर रहे हैं, ख़ासकर मैं अगर लड़कियों की बात करूँ जैसे उनमें ये बहुत देखिए आदतें रहती हैं जो मैंने देखा है कि ना उनको देखिए अंक कितने भी आ जाएँ संतुष्टि नहीं होती बहुत सियों को। तो ऐसे मैं जो है मेरे को याद है मैं 1 दिन अपने कुछ कक्षा के विद्यार्थियों के साथ रिक्शे में बैठ के स्कूल से आ रहा था। तब उनकी बात चल रही है कि नहीं इतने अंक लेकर आने चाहिए, इतने अंक लेकर के आने चाहिए। तो देखिए मेरे मुँह से यही बात निकल गई कि नंबरों से इतना कुछ थोड़ी होता है भई, आप क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। आप पहले से बेहतर है नहीं? तो मुझे कहते हैं कि नहीं नंबरों से ही सब कुछ होता है। मतलब आप एक बार को ये बात समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है <coughs> माफ़ कीजिएगा कि बहुत हद तक जो है ना, ये होता है हमारे साथ कि ख़ासकर जो हमारे परिवारों में ये सिखाया जाता है कि आप जो हो न अ, एक बार को आप भले ही बेईमानी से जो आप देखिये 90 अंक लेकर के आ जाएँ, पर अगर है न स अ अ, आप अगर अपनी ईमानदारी से आप 50 अंक लेकर के आ रहे हैं ना तो वो देखिए गलत माने जाते हैं। जो कि बहुत गलत चीज़ है कि अ, जो है न मतलब बच्चों को जो आप देखिए वफ़ादारी आप सबसे पहला गुण है जो कि आप सिखा सकते हैं पर वो सिखाया नहीं जा रहा है।
हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ऊ, हुँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने। और आपसे मैं ए एक और प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या गलतियों से सीखे हुए जो एक्सपीरियंसेज़ होते हैं अ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्या?
जी, जी। जी हाँ, बिल्कुल ये तो पूर्णतः द एक सच्चाई होती है कि अ, गलतियों से ही देखिए आप सीखते हैं, है ना जब आप जीतते हैं, तब आपको नहीं पता होता कि सीखा क्या है। जैसे-जैसे आपको असफलताएँ मिलती हैं वैसे-वैसे आपको ये पता चलता है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। जैसे देखिए खेलों में भी हम कई बार कहते हैं कि आपने सुना होगा कि ना ये तो बिल्कुल ये प्रश्न ही अलग आ गया। कहते हैं कई बार हम परीक्षा में कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। ऐसे देखा जाए तो देखिए हम कहते हैं ना कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया जैसे-जैसे अ, कह लीजिए कि आपका जो है आप देखिए गलतियाँ करते हैं आपको ये पता चले कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है और कह लीजिए अगर आप देखिए एक ही बार में जीत जाएँगे, ना तो फ़िर उसका देखिए फ़ायदा नहीं है कुछ। कहते हैं आपने सुना होगा तुर्की में एक कहावत है कि आपको ज़िंदगी में हर तरीक़े का जो सेब है वो चखना चाहिए और सेब मतलब यहाँ पर 2 तरीक़े की बात होती है। एक अच्छा सेब और एक कड़वा सेब क्योंकि आपको जब तक कड़वा सेब नहीं मिलेगा ना तो आप अच्छे वाले की देखिए प्रशंसा नहीं करेंगे। तो ये तो देखिए बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि गलतियाँ करते रहिए पर जो है यही कोशिश करें कि भूल को आप ना दोहराएँ और गलतियाँ जो होती हैं गलतियों से मतलब आप परिश्रम करते रहेंगे और सही दिशा में अगर आप परिश्रम करेंगे तो देखिए आपको सफ़ल होने से तो कोई नहीं रोक सकता है बहुत हद तक।
हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, जी।
बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है कि अ, मतलब सक्सेसफ़ुल होने के लिए गलतियाँ करना ज़रूरी है?
जी, ये तो पूर्णतः देखिए सच्चाई है ना कि आप देखिए गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप एक बार को यही एक कहावत है कि जिसने गलतियाँ नहीं करीं इसका मतलब है उसने कभी कोशिश ही नहीं करी। आप गलतियाँ करेंगे तब आपको देखोगे देखिए पता चलेगा। अभी आप उदाहरण ले लीजिए कि अ, विराट कोहली का आप उदाहरण ले लीजिए। ऐसा कहते हैं कि किसी दौर में जो वो अपना शॉट खेलते हैं शायद से उसको कवर ड्राइव कहते हैं। कि किसी दौर में वो उसके बहुत है ना, बिल्कुल बादशाह माने जाते थे। वो किसी के भी सामने जो है, उस शॉट को खेल दिया करते थे। पर एक दौर देखिए अभी ऐसा दौर चल रहा है कि ऐसी जो है वो ड्राइव वाली ही गेंदें आती हैं और हर बार विराट कोहली जो है उस पर अपना विकेट गँवा रहे हैं। तो एक बार को देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए अ, गलतियाँ जो हैं वो देखिए वहाँ पर भी चल रहीं हैं और वो देखिए बार-बार अ, मतलब जो है वो गलती से सीख ही रहे हैं कि नहीं मुझे या तो इस गेंद को जो है या तो एक बार को है ना मैं या तो अपने भय को निकाल दूँ या तो मैं इस गेंद के सामने भय में जो है बिल्कुल है ना भय में बंध के रह जाऊँ।
हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक और अच्छे उदाहरण से आपने इसको समझाया है। तो अ, आपको क्या लगता है कि ग़लती करने के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
जी, सबसे पहला कदम तो देखिए यही होना चाहिए कि आप जो है वो उसका विश्लेषण करें कि है ना मतलब ये ग़लती हो कैसे गई? और विश्लेषण करने के बाद आप ये सोचें कि आख़िर जो ग़लती के होने के पीछे का कारण क्या हुआ? कि क्या ये होता है नहीं कि कई बार आप कह लीजिए की दबाव में आकर के आप कुछ न कुछ ग़लती कर देते हैं। और कह लीजिए अ, कि कई बार तो होता है कि आप करना नहीं चाहते थे पर है ना अनजाने में आकर के हो गया। और विश्लेषण के बाद ही जब आपको देखिए पता चल पाएगा कि आपने ये भूल करी कैसे तब आप फ़िर ये एक बार को अ, तक अ, तक़रीबें निकाल अ, माफ़ कीजियेगा कि ये अ, है ना एक बार को मेथड्स निकाले कि कैसे भी करके जो है इस भूल को आगे भविष्य में ना दोहराया जाए। और अगर दोहरा लिया ग़लती से तो फ़िर कुछ ऐसा निकाला कि ये जो भूल हो ना ये हमें मतलब है ना आगे चल कर के कुछ इतनी ज़्यादा अ अ, कह लीजिये हानि ना पहुँचाए। अ, जैसे अभी मतलब बार-बार मेरे मन में जो है खेल के देखिए उदाहरण आते हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है हम फुटबॉल या क्रिकेट में देखते हैं कि कैसे जो है खिलाड़ी एक ग़लती कर देते हैं छोटी-सी जिससे जो है उनकी जो टीम होती है वो मैच हार जाती है कई बार। और फ़िर जो है ना कि जैसे कहते हैं की देखिए एक बार को हार के जीतने वाले को ही बाज़ीगर कहते हैं।
जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, जी, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने बड़ा अच्छा लगा ये उत्तर सुन कर के। तो मतलब जैसे कभी-कभी लोग ना गलतियाँ जो करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये गलतियाँ इंसान का असली चरित्र यानी कैरेक्टर दिखाती है?
जी, जी। हाँ, हाँ। अ, नहीं देखिए कुछ हद तक मैं ये बात कह सकता हूँ, पर बहुत हद तक देखिए नहीं कह सकते। क्योंकि जो गलतियाँ जो होती हैं ना वो अ, कह लीजिए कि आप अ, जैसा कह लीजिए कि देखिए कई बार अनजाने में भी भूल हो जाती है ना आपसे कि कह लीजिए कि चलिए आप चल रहे हैं आपका जो है पैर फिसला मतलब उदाहरण के तौर पर और आप देखिए किसी के ऊपर गिर गए। है ना? ये देखिए गलती में माना जाएगा। और यहीं पे कह लीजिए कि अगर जो लोग हो देखिए बातें बनाने वाले, तो देखिए लोगों के तो मुँह होते हैं, वो बातें बनाते ही हैं। वो तो अच्छी भी चीज़ क्यों नहीं हो, देखिए बातें बनाएँगे पूर्णतः बिल्कुल सच्चाई है, और वो देखिए उनके मानने के ऊपर बात है। कई बार तो लोग देखिए ऐसे होते हैं, आपकी भूल होती भी नहीं है, तो वो यही कहने लग जाएँगे कि नहीं ये जो है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। मतलब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कई बार देखिए ऐसा देखने को मिला है कि अगर भारत जो है कोई मुकाबला देखिए जीत जाता है। कोई सा भी खेल हो या कह लीजिए विपक्षी टीम कोई सा मुकाबला कभी जीत जाती है तो यही चीज़ें जो है देखिए सामने आ जाती है कि नहीं वो जो टीम थी, वो तो किस्मत से जीत गई नहीं तो ये मुकाबला हम जीतते। या नहीं तो कई बार लोग भी कह देते कि नहीं हमारा जो भारत है वो किस्मत से जीत गया। तो देखिए आप कुछ भी कर लीजिए अच्छा हो या बुरा हो। तो जो है देखिए लोगों को जो सोचना हो वो तो सोचेंगे। तो लोग की बात पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने और अ, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से एक गलती और एक फ़ेलियर में क्या फ़र्क होता है?
जी, यही मैं कहूँगा कि उम, गलती हो या फ़ेलियर हो, देखिए, बात तो पहले एक ही होता है। है ना? कि गलती आप जब करेंगे, वो देखिए आपकी कुछ हद तक फ़ेलियर में बन जाती है। पर एक बार को यही कह लीजिए कि कुछ भी होए, आप अगर उससे सीखते क्या हैं, उस चीज़ का जो होता है, वो बहुत महत्व होता है और इसका कह लीजिए, गलती है या कह लीजिए आपको असफलता मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने ये सोचा कि, "बस भाई, अब रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना।" पर ये इसका मतलब ये होता है कि चलो भई, आप जा तो सही रहे हो। है ना? बस कहते हैं कि आप जा तो आप देखो, आप गाड़ी सही चला रहे हो, है ना? बस सही दिशा नहीं मिल रही है आपको एक तरीके से, ये कहा जा सकता है और जब आपको, देखिए, सही दिशा मिल जाती है, तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
हुँ, हुँ, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने ये बताया और काफ़ी ज़्यादा प्रेरणाजनक भी लगा मुझे। तो अ, मतलब आप गलतियों का ज़िम्मेदार ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो वो किसे मानते हैं, खुद को या फिर सिचुएशन को?
जी, जी। जी, बहुत हद को देखिए हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि ये है ना आप अगर ये कहें परिस्थिति की वज़ह से ये गलती हुई, तो बहुत हद तक वो एक होता है कि बहाना हो गया। तो यही है वो इंसानों के ऊपर ही होता है, हमारे ऊपर कि हम क्या करते हैं ना हम क्या उत्तर देते हैं एक चीज़ को? तो, ये तो बहुत बेकार बहाना कि आप ये कहें कि परिस्थिति के हिसाब से कुछ ये हो गया, वो हो गया। ये एक तरीक़े से बस बचने का तरीक़ा है देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत हद तक।
हाँ। अच्छा, जी, जी, जी। हाँ, ये तो है कहीं न कहीं बिल्कुल सही कहा। और मतलब क्या आपको लगता है कि हर एक ग़लती का एक हिडन लेसन होता है? ये आख़िरी प्रश्न रहेगा मेरा आपसे।
हुँ। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सच्चाई है कि हर गलती जो होती है वो अपने अंदर कोई या कोई है ना कहते हैं एक अ, कह लीजिए मैसेज लेकर के आती है, कोई कह लीजिए कोई बात लेकर के आती है कि नहीं आपने ये ऐसा करा, तो देखिए ऐसा हो गया। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अगर आप देखिए पढ़ेंगे नहीं आपकी परीक्षाएँ तो पूर्णतः बात है देखिए, आप विफल हो जाएँगे। आप वो अपने अंक देखेंगे कह लीजिए 100 में से 33 वाला जो होता है, मेरे हिसाब से वो पास हो जाता है। आप देखिए, यहाँ पे चलिए 100 में से 25 अंक आए हैं। आप बा वो 25 अंक जो होंगे देखिए वो कुछ कह नहीं रहे होंगे पर आपको देखकर यही लग रहा होगा कि ये अंक कह रहे हैं मुझसे कि अगर पढ़ लिए होते तो अभी 25 की जगह चलो 52 अंक तो आ गए होते।
अब बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीक़े से सारे अ, प्रश्नों का उत्तर दिया, आशा करता हूँ फ़िर से आपसे बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनहरा अवसर दिया। आपका दिन शुभ हो।